قل لي كده بعد لمّا بتحصل معاك موقف اجتماعي عنيف شويّة، ذكرى مؤلمة شويّة حاجة مع أهلك، حاجة برّه أهلك، حاجة كبيرة حصلت في حياتك إزاي بتبدأ آآ، تعرف إن أنت تواكب من أوّل وجديد، وتبدأ تفتح صفحة جديدة كده وتبدأ على بياض؟
والله الحقيقة أنا يعني حصل معايا موقف كده في حياتي يعني، الحقيقة ما اتمناهوش لألد، ألد، ألد أعدائي بجد يعني. مرِّيت بتجربة صعبة جدًا، بجد حقيقي مرِّيت بتجربة صعبة جدًا. <tsk> آآ، حتّى يعني أنت الحقيقة قلبت علينا المواجع دلوقتي يعني. <chuckles>
امم، للدرجة دي! امم. <chuckles> معلش بقى <chuckles> أدينا بنحكي شوية. <chuckles>
هأقول لك. أنا كنت خاطب من فترة كبيرة يعني، آمم، وكنت يعني كنت ب كنت باحب يعني اللي أنا خاطبها وكده، وكنت يعني <tsk> شايفة إن هي هتبقى بقى الزوجة المستقبلية بقى والكلام دوّة.
امم. أكيد .امم. آه، وبدأت بترسم حياتك بقى هيبقى شكلها إيه معاها، وتشوف نفسك في قدّام كزوج وكده والع حاجة جميلة جدًا، طيّب أُمال إيه اللي حصل؟
آه. بالضبط. أ أنا يعني مرتاح ماديًا، يعني الحمد لله كويّس ودخلي المادي كان كويّس جدًا، وكنت شغّال يعني شغّال وظيفة مرموقة، ودخلي كويّس يعني، بس الحقيقة آآ، أنا لمّا جيت رحت قدمت يعني في البداية كان في ترحيب والدنيا كانت تمام وكل حاجة كويّسة والناس كانت مرحبة، وفعلًا ناس محترمين وعلى الراس، بس بعد فترة بقى <tsk> حسّيت إن أنا باُستنزف. آآ، يعني باُستنزف يعني كل شويّة طلبات عايزة فلوس، <tsk> عايزة حاجات عايزة مش عارف إيه.
حلو جدًا. جميل جدًا. بمعنى إيه بتُستنزف؟ آه. وده أنتم لسه مخطوبين، ده أنتم لسه ما فيش آه.
وإحنا وإحنا لسّه على البر، والمشكلة إن إن إن إن إن أهلي يعني كانوا واخدين بالهم إن أنا آآ، باتنفض أوّل بأول يعني أي حاجة فلوسي كلّها رايحه ليها، عايزة موبايل عايزة مش عارف إيه. الفكرة بقى إن أنا كنت م م متغمي أو كنت متخدر أو كنت مش مش حاسس بده كلّه. يعني أنا حتّى أهلي بعد فترة كانوا عايزيني اسيبها، كانوا عايزيني اسيبها يعني، وقالوا لي سيبك من سيبك من البنت ديَّة بتستغلك، وبتستنزفك ماديًا. <tsk> وأنا بقى كنت بعاندهم، يعني أنا إيه <tsk> عماليين يقولوا لي سيبها وكده
إمم. آه. عشان بتحبها. مضبوط. إمم. أنت كده الموضوع عناد معاها.
آه وهم شايفين ال الموقف و آآ، وأنا ولا واخد بالي من أي حاجة من دي، يعني زي ما بيقول لك إيه اللي على البر من زي اللي على الشط يعني جوّه وكده، فال زي اللي في الميَّة يعني، المهم أنا كل ما آجي مثلًا كل شهر أقبض أو كده مثلًا تقوم رايحه قايله لي إيه؟ "إعزمني، خرجني، مش عارف إيه" المشكلة بقى لمّا تييجي تخرج معايا كانت طلباتها كتير.
مفهوم، مفهوم. طب تفتكر إن هي حاجات العزومة والخروجات دي ممكن يكون دلال يعني مش مقصود بيه إستغلال، والَّا كان هو باين إن هو الموضوع إستغلال؟
والله أنا بالنسبة لي كان د يعني كان باين لي إن هو دلال، يعني أنا باقول لك الحاجات ديّة خُلاصة التجربة بقى، بس وقتها أنا كنت منوّم تنويم مغناطيسي، يعني كنت ممكن مثلًا أخرج معاها عزومة كده كنّا نصرف لنا فيها حوالي 10,000 جنيه.
امم. مفهوم. آه، للدرجة دي!
آه، ولبس بقى وحاجات ليها، وميك أب و آآ، والحاجات اللي هي بتاعة البنات دِيّة يعني، وعم وكنت بُص عندي إستعداد أديها عينيّا، لدرجة إن أنا أصلًا يعني أنا كان معايا فلوس لدرجة أنا بدأت أسحب من الفلوس الأحتياطي اللي أنا كنت عَاينها على جنب، بس ده كلّه أنا كنت آه، ده كلّه أنا كنت مخدّر يعني حتّى في مرّة أخوها كان عمل حادثة يعني وكده آآ، وطبعًا باحكم إن أنا خاطبها وكده فلازم أروح أعمل واجب.
آمم. للدرجة دي! امم. لازم تبقى واقف معاهم. أكيد، آه.
آه، مش عايز أقول لك إن أنا اتكفلت ب بمصاريف عمليّة أخوها دفعتها من جيبي.
ي يا راجل كل ده وأنتم لسه مخطوبين؟
كُلّها. وإحنا لسّه على البّر، وأهلها بقى يعني برضو حسّيت إن هم طمعانين فيَّ، لأني زي ما باقول لك إيه، <tsk> آآ، حسّيت إن هم برضو بيستغلوني بس بطريقة غير مباشرة، لأني اللي أكد لي كده أكتر آآ، إن إنِ لمّا دفعت لأخوها تكاليف العمليّة والدها يعني حتّى إن هو يشكرني كان الشكر بتاعه كان جاف شويّة، يعني ده أنا أعمل معاك جميل، يعني المف وعلى وعلى فكرة
آه. امم. آمم. آمم. ده ده ده ده أنتَ عامل دُوره، <chuckles> ده أنتَ مُتكفّل بابنه؟ امم.
آه، آه، بالضبط. آه، آه. وعلى فكرة <clears throat> آآ، يعني والدها حتّى لمّا جيت عرضت إن أنا أدفع فلوس مكان العمليّة، ما قالش لأ، والّا قال لأ ما اعترضتش تمامًا. تمام يلّا
امم. ما اعترضتش؟ <giggles> ده اللي هو <laughs> زبون. تعالَ. <giggles> <chuckles> آه.
يلّا خير وبركة، مُغفل يالّا مُغفل هو يالّا كُع يا باشا. ف فأنا يعني مش عايز أقول لك إن ده كلّه وأنا مِغيبب، يعني أنا أصلًا آآ، مش مستوعب.
طب أنتَ بقى ابتديت إمتى تكتشف إن الموضوع بيحصل ما استغلال؟ إمتى ابتديت تستكشف بقى إن الموضوع لأ ده كده ده كده أنا فعلًا باسّتغل؟ يعني إيه إيه اللي خلّاك تاخذ بالك بقى مع إنّك شغّال ما شاء الله محفظتك مفتوحة على طول؟
هاقول لك، ب بعدها بفترة.
إمم.
كنت مريت بضائقة مالية كده، يعني أكيد طبعًا ما فيش حد بيتنّيه على حاله يعني، حصل معايا شويّة دروبات في الشغل، آه، والكلام دوّة، <clears throat> فهي كانت طالبة مِنّي في مرّة إننا نخرج وكده تفس افسحها زي ماهي متعودة يعني وكده، فقلت لها والله أنا عندي ظروف في الشغل وكده و وإيه وحاليًا دلوقتي ما معييش فلوس يعني ممكن تكفي الموضوع و أجليها يعني مرّة تانية تكون الأمور اتحسنت. <tsk> لقيتها اتعاملت معايا معاملة وطريقة الكلام إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده؟!
أكيد طبعًا. شوية فوق وشوية تحت. إمم. إمم. إمم. قلبت. إمم.
يعني أنتِ واخداني مو و واخدني كوبري يعني والَّا واخدني مصلحة والَّا إيه؟ تت إيه، تقول لي مش عارف إيه، طريقة كلامها ما كانش حلوة يعني. آه.
قلبت عليك جامد، عشان أنت ما معاكش فلوس بقى خلاص أنت كده إيه، البنك قفل، فاللي هو تمام أنا مش عايزاك.
بالضبط، وأنت مش عارف إيه وأنت إيه وقعدت تدّيني شويّة اتهامات كده وحاجات، وقلبت، قلت: "يانهار أبيض!" إيه ده؟! قلت قلت قلت لها: "أنتِ بتتكلّمي معايا كده ليه أصلًا! أنتِ بتتكلّمي كده ليه؟"
إمم. إمم. إمم. الموضوع صعب فعلًا.
أنا أنا أ أ أنا أنا كنت مصدوم، أنا كنت مصدوم بطريقة فظيعة. <clears throat> يعني ك والمشكلة إن الموضوع ده حصل إمتى بقى؟ في السنة التانية من الخطوبة، يعني يعني الحمد لله إنّي وعلى فكرة ع
إمم، أكيد طبعًا. يعني كويّس إن أنت أصلًا قعدت سنتين بتصرّف كده، وي مستحمل ده ربنا يكون معاك، طبعًا. <chuckles>
أنا كنت أنا كنت جاهز بس همّ اللي ما كانوش جاهزين. حتّى أنا عرضت برضو على والدها يع يعني شوف برضو جدعنتي، عرضت عليهم إن أنا أساعد في جهازها كمان، على الرغم من الحاجات ديّة بتتكتب عليَّ أنا. يعني في الآخر همّ لمّا تييجي تكتب قايمة
مفهوم. إمم. مفهوم طبعًا. بس أنت كنت شاري فعلًا، أنت كل اللي تقدر تعمله كنت بتعمله. آه.
شاري. أنا شاري. بس لمّا ألاقي رد فعلها كده، <clears throat> وألاقي إن هي ب بتع بتتكلّم وتزعق وتتقمص، عشان خاطر قلت لها مش فاضي وعندي ظروف وكده، و وفعلًا كانت الدنيا كانت مزنقة معايا وقتها. يبقى أنتِ بقى شايفاني إزاي بقى؟ يبقى إحنا كده بقى إيه، مش هينفع لبعض. يعني معلش يعني أنتِ مع أوّل وقعة أنا وقعتها أنتِ قلبتِ عليَّ، أمال بقى لمّا نعيش مع بعض بقى هتعملي فيَّ إيه؟
مفهوم. أيوه، أيوه. إمم، ده اللي فوّقك.
قلت لأ، رحت آه، رحت قعدت مع أهلي. ما على فكرة لمّا زعقت وكده، أنا أنا قفلت معاها في الكلام و و و وبرضو يعني اتعصبت عليها شويّة بس ما رضيتش إيه؟ <tsk> ما على الرغم برضو إن أنا ما زلت باحبّها فقلت لا مش عايز أخسرها. بس كان الموضوع بالنسبة لي كنت بدأت أقفل منها فعلًا، لأني أنا حسّيت إن هي فعلًا واخداني مصلحة. فأنا ما رضيتش برضو أتسرع وآخد قرار وقلت ما أروح أقعد مع أهلي وأحكِ لهم الموضوع. كده، كده أصلًا أهلي مش طايقنهم وما <chuckles> وأكيد يعني لمّا أروح أقول لهم كده ما هيصدقوا. بس أنا لمّا رحت قعدت معاهم قلت لهم: "بصوا أنا هاحكي لكم على موضوع وبالله عليكم خلوا مشاعركم على جنب وخ وخلوا بقى اللي أنتم بتقولوه دوّة على جنب."
إمم. أيوه، فهمتك. إمم. يديكوا رأيكم كده من غير أي مشاعر. آه.
آه، آه. آه، "بس، بس أنا هاحكي لكم موقف." قلت لهم: "والله دلوقتي أنتم عارفين إن أنا عندي ظروف" قال طبعًا أهلي طبعًا عارفين طبعًا ظروفي وعارفين كل حاجة عنّي يعني. قلت لهم: "دلوقتي أنا عندي ظروف في الشغل، والدنيا أهي مزنقة معايا في الفلوس، <clears throat> فخطيبتي بتكلمني بتقول لي 'تعال نخرج وكده.' فقلت لها 'أنا آمم، يعني مش هين مش مش ه مش هاعرف أخرج لأن أنا إيه مزنوق والدنيا مش أحسن مش أحسن حاجة معايا في الشغل يعني وكده.'"
حلو. آه، تمام.
قام جا راح ولدي أنت باعت لي: "مش قلت لك؟ قلت لك، ال ال الناس دي بت بيستغلوك والكلام" قلت لهم: "بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم يا جماعة يعني أنا عايز حاجة كده بما يرضي الله". لقيت والدي بيقول لي: "بُصّ يا ابني آآ، أنا هاكلّمك بما يرضي الله، الناس دي بتستغلك، البنت دي لو كانت شاريَّاك، كانت هتقعد مع يعني كانت هتوافق بيك على أي حاجة، حتّى لو أنت مثلًا ف حصل معاك إن إن أنت وقعت وكده تستحملك، ده هي لو هي فعلًا بتحبك. لو هي فعلًا شاريَّاك هي وأهلها، إنّما يا ابني الواضح كده إن همّ الناس دي بتستغلك، أنت مش دفعت لأخوها العمليّة حد أبوها قال لك شكرًا والّا حتّى عبرك؟" قلت له قال له قلت له: "آه، قال لي شكرًا" قال لي: "بس أنت قلت يومها إن هو قال لك شكرًا كده على مضض." قلت له قلت له: "آه." قال لي: "يبقى يعني بالله عليك كده يعني، أنت شايف إن ده آآ، ناس بتقدر؟ أنت آه، مش مستنى شكر، بس على الأقل حتّى التقدير، يعني مش مستنى إن حد أمّا حتّى يردوا لك الفلوس"
فه آه. ما أستناش على النصيحة. <laughs> إمم. إمم. إمم. من غير نفس. إمم. أنتم خلاص هتبقوا عيلة يعني، فالمفروض تحس حتّى إن أنت الراجل ممتن للي أنت عملته.
آه، في الحقيقة إيه بقى آآ، حسّيت برضو إن كلام والدي وكلام والدتي برضو إيه <tsk> غيّر في دماغي، وقعدت بقى أستجمع كده بقى كام موقف بقى من المواقف القديمة، واستجمع الذكريات بقى والحاجات اللي حصلت ما بيننا، و وقعدت أفتكر بقى الجوانب السلبيّة اللي كانت بتحصل وأنا كنت باعدّيها بمزاجي، <tsk> لقيت فعلًا حسّيت فعلًا إن أنا مضحوك عليَّ وإن أنا باستُغل.
إمم.
<tsk> قلت لأ بقى، أنا لازم أنهي الموضوع دوَّة. رُحت قعدت مع عمها مع مع وال مع والدها يعني قلت لها يا عمي قلت له: "عمي والله أنا اليومين دول الدنيا معايا مش أحسن حاجة وكده، وأنا يعني، اللي أنا باعتذر." وعلى فكرة بقى يعني أنا ك ك كنت جايب لها دهب برضو، المهم "أنا باعتذر بس أنا مش هاقدر أكمل في العلاقة ديَّة، لأن أنا داخل على مرحلة صعبة." يعني جبتها له من ناحية إيه، إن أنا يعني ما بقاش معايا فلوس وكده يعني وبتاع، لقيت والدها بي بيكلّمني بطريقة وحشة خالص، وبيقول لي: "هو أنت هو إحنا بنتنا بيتلعب بيها، دي بنت ناس ده مش بنت ناس."
فاهماك. إمم. آه.
فالمهم بقى لمّا قال لي الكلام ده بقى أنا ما استحملتش على نفسي، ف فقمت بقى فيه بقى قلت له: "والله أنتم كذا، ومن يوم ما جي ما أنا جيت عندكم وأنا كذا، وأنتم بتستغلوني وفلوس ومش فلوس وبتاع ومش عارف إيه وبتاع" وحصلت مشكلة يعني وخناقة كبيرة، المهم إيه، والدها قام جه راح طاردني من البيت.
إمم. إمم.
تخيل!
آه، للدرجة دي. اللي أنتَ أنقذت ابنه، وصرفت له فلوس العمليّة وكده.
آه. ال اللي أنا صارف عليه، وقال لي إيه بقى: "ما لكش دهب عندنا، ويالّا امشي ياّلا من هنا." أنا كده خلاص الموضوع بالنسبة لي اتفشكل، إن إن إن هو
إمم. ده كده باظ، وأنتَ ع فعلًا بقى الكل الشكوك اتأكدت 100% وشُفت قد إيه هم ناس بتوع فلوس بس، والعيلة كلّها ده مش هي البنت بس، فأنت خلاص اتأكد لك بقى كل شكوكك اتأكدت في اللحظة دي، إمم.
آه، فهمَ بقى طردوني، حتّى حاولت إن أنا بعدها أحاول إن أنا أرجع الدهب ما عرفتش، ما عرفتش خالص على فكرة كنت جايب لها دهب بمبلغ محترم يعني، بس يالّا يصرفوه بقى عند الدكاترة. <chuckles> المهم، آآ، بعد ما سبت الدهب وكده باقول لك م م مبلغ كبير يعني مبلغ مش قليل يعني مبلغ الدهب دوّة آه.
مفهوم طبعًا. اهم. آه، كانت وقعة كبيرة أوي في حياتك واضح إنّها كانت تجربة صعبة جدًا في حياتك، إزاي عديت من حاجة زي كده؟ إزاي بدأت إن أنتَ ت ت تفوق من حاجة زي كده؟
آه، آه، آه. هاقول لك، والله يعني أنا قلت يالّا العوض على الله بقى في الدهب، يعني الدهب دوّة على فكرة لو أنا كنت بعته كان ممكن يوقفني على رجلي تاني، كنت كان هيخلي وضعي أحسن، بس يالّا الحمد لله على كل حال عند ربنا زي ما بنقول.
آه.
آآ، طبعًا بقى بعدها لقيت نفسي على الحد على الحديدة آآ، الش الدنيا معايا في الشغل بتسوء أكتر، فلوس في إيدي قلّت، ما عادش معايا فلوس، الدنيا معايا باظت، آآ حتّى شغلي يعتبر كنت سبته، وبرضو كنت مجروح شويّة من التجربة القاسية اللي أنا عشتها، بس بعدها بشهر كده يعني لقيتهم أهلي برضو كان داع كانوا د داعمين كبار جدًا ليّ، وقفوا معايا قالوا لي: "يعني أنتَ أنتَ هتتنّيك كده لحد إمتى؟ يا ابني قوم شوف أكل عيشك شوف مصلحتك،" مش عارف إيه بتاع إيه، فلمّا لقيت كده بقى قلت يعني إيه لازمتها بقى إن أنا عمّال بالوم في نفسي وأجلد في نفسي وكده، لأ أنا أقوم بقى أشد حيلي تاني وبالفعل رجعت بقى أشتغل على نفسي تاني، وآخد كورسات وأطوّر من نفسي وأقدم هنا وأترفض هنا، بدأت من الصفر تاني.
إمم. إمم. أكيد. إمم، ساندوك. إمم. إمم. آه، والمواضيع بقى بتاعة الكورسات والمذاكرة والحاجات دي لهِتك عن اللي حصل ده، وابتدت تخليك تبقى منفتح تاني للحياة.
آه، نسيت بقى كل حاجة بقى، ونسيت المواقف أي نعم أنا كان جوّايا جرح، وكنت زعلان من المواقف اللي حصلِت، وم و ومن ومن آه إن أنا وقفت جنب أخوها لمّا كان عامل حادثة، وإن أنا وقفت جنبهم ح كتير جدًا لمّا كان عندهم ظروف، غير اللي أنا حكيتها لك، وإن أنا حتّى كنت مضحي لدرجة أنا قلت إن أنا حتّى في ج في جهازها أنا هادافع ه هادفع جزء من الفلوس وم ومش عايزه، يعني حتّى كان هيتكتب عليَّ، بس هو كان حب بقى. ففي الآخر يكون ده رد الجميل؟ يكون ده التعامل معايا؟
إمم. إمم. موقف صعب فعلًا. إمم. أيوه، أيوه. أنت إتعلمت الدر إتعلمت إيه بقى من الدرس الكبير أوي اللي في حياتك ده، إيه أكتر حاجة أنت إتعلمتها؟
والله أنا إتعلمت إن ما فيش حد بي بيتعلم ببلاش فعلًا، يعني إن إن إن أنا مهمًا كان الشخص اللي قدّامي إيه، ما أديلوش قلبي، لأن أنا المشكلة إن أنا لمّا باحب شخص باخلص له، باخلص له بإخلاص، وما باكونش متأكّد من نواياه، فأنا قُلت بعد كده إن أنا الشخص اللي أنا هاحبه ده، لازم عشان أحبه لازم أكون متأكّد من نواياه وأتأكد فعلًا إن هو شخص لا بيلعب بيّا ولا بيستغلني، ولا هو مثلًا عايز مِنّي مصلحة، ولا هو باصص لي بصّة ب بصّة إن أنا مثلًا معايا فلوس وخلاص. فده فعلًا بجد الواحد ما بيتعلمش ببلاش. و و و ودي برضو علمتني إن أنا أتأنى أكتر في اختياراتي. لأن أنا وقتها كنت بادوّر ن على إن أنا أخطب وخلاص وشفتها إن هي واحدة جميلة، هي كانت جميلة فعلًا بس فعلًا الحلاوة مش بالشكل، الحلاوة بالطبع.
إمم. إمم. أيوه. فهمت إمم. مفهوم طبعًا. كان درس كبير جدًا في حياتك، وأنت كويّس إن أنت عرفت تفوق من الموضوع ده، وإن أنت رجعت تاني بتفوق لنفسك وتهتم بمستقبلك. أنا باحييك جدًا بصراحة على مواقفك والحكاوي الجميلة ج اللي أنت حكيتها لي دي كلّها، وأكيد أتمنى إن إحنا نتكلّم مرّة تاني بموضوع تاني إن شاء الله.
فيعني آه، أكيد ف أكيد طبعًا أكيد، أنا اللي أكتر طبعًا وسعيد جدًا بيك. العفو.